Đúng rồi, chính xác đấy, và cái người mà làm ra một cái phiên bản sách nói mà làm cho bạn cảm thấy hay ấy, người đấy cũng phải bỏ rất nhiều vào biên tập và họ phải lựa chọn giọng ấy, với lựa chọn là từng đoạn nào phải như thế nào, tông giọng ra sao. Ấy ng đấy thì thì mình thấy nó sẽ trả lời cho câu thứ ba ấy, tương lai ngành xuất bản sẽ ra sao với sự phát triển của sách điện tử ấy, thì mình thấy là nó sẽ phải tinh hơn, và nó phải phù hợp hơn với cả cái nhu cầu của của x xã hội, bây giờ người ta thích nghe nhiều hơn thích đọc.
Ừm. Ừm. Yeah, mình đồng ý, vâng. Yeah, đúng rồi. Ừm, OK. Wow, yeah. Ừm. Yeah. Chính xác, chính xác. Yeah, đúng rồi. Ừm, tại vì người ta quá bận rộn rồi, nên chi bây giờ, ừm, nói mà cầm cuốn sách ra kiểu mà hồi xưa đọc đọc từng trang, từng trang là chắc, a, cũng, ơ, kiểu, giống như là, ừm, chỉ có mấy người già mới làm như vậy thôi.
Nhưng cái ừm. Đúng rồi, ừm. Hơi buồn tí là bây giờ còn người ta còn chả thèm đọc ấy, người ta sẽ vứt cho AI tóm tắt. Thật.
Ừm. Bạn <chuckles> yeah, bạn nói như vậy cũng yeah. Nhưng mà á, mình có sở thích là đi thư viện, nhưng mặc dù mình hổng có thích đọc sách lắm, nhưng mà nhìn mấy cái cuốn sách á, ừm, mình cảm thấy, giống như là, mỗi cái cuốn sách nó có một cái linh hồn như vậy, nên chỉ là mình nhìn mình thấy cũng hoành tráng lắm. Mà thường là ừm hứm.
Đúng rồi. Mình đang định nói với bạn là là sách giấy ấy, về sau nó cũng sẽ không nó sẽ ít hơn nhu cầu nó sử dụng nó sẽ ít hơn so với ngày trước, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không tồn tại nữa. Cái việc mà có sách giấy nó vẫn sẽ là một thứ nó song hành thôi, tại vì là sách giấy nó là, ừm
Ừm hứm. Yeah. Ừm. Yeah. Cũng giống như báo chí với lại, à, tạp chí đó cũng dần dần biến mất đó bạn. Nên chi là
Ừ, nhưng mà sách thì sẽ không biến mất đâu.
Ừm.
Ví dụ như sách giáo khoa. Thực thực thực ra ấy
<chuckles> Sách giáo khoa ờ, sách giáo khoa của Việt Nam mình thì chúng càng càng ngày càng cải tiến hơn. Ừm hứm.
Thực ra thực ra thì mình thấy là người ta vẫn sẽ xuất bản nhưng mà người ta sẽ xuất bản dưới dạng, ừm, điện tử. Nhưng cái việc mà bạn người ta vẫn sẽ xuất bản sách giấy nó giống như việc là bạn vẫn sẽ, ưm, bạn sẽ vẫn phải đi ra chợ truyền thống để mua đồ á.
Ừm. Ừm hứm.

Ừ, nhưng mà thực ra thì áp lực thì vẫn có và những cái cái vấn đề về nội tâm thì vẫn có thôi. Ừm, không có nghĩa là bạn có một nội tâm bạn có một cái sức đề kháng tốt thì không không có nghĩa là bạn không phải đối mặt với bệnh. <chuckles> Nhưng mà đúng không? Nhưng mà nói chung là mình thì đấy lại quay lại cái câu chuyện là góc nhìn ấy. Bạn có thể nhìn những cái vì mình đã nó cũng như việc đọc sách giấy, sách điện tử thôi, thì cái câu chuyện là đối mặt với áp lực nào ấy, thì bạn có thể tự tìm cách. Nó không phải câu, ưm, nó nếu mà bạn tìm theo cái cách là thích mình bạn so sánh nhanh theo cái kiểu là thích đọc sách giấy hơn hay thích đọc sách điện tử hơn, hay cái nào tốt h ơn, cái nào kh kh không không tốt hơn, thì bạn sẽ tự có một cái sự, ừm, tự kiểu bài trừ ấy. Còn nếu bạn sử dụng linh hoạt và bạn đều thấy cái tác dụng chung của nó ấy thì bạn sẽ không còn bị chấp vào việc là đây là giấy hay sách điện tử. Đấy.
Ừm. Ừm hứm. <chuckles> Bạn nói cũng đúng ha! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Yeah. Ừm hứm. Đúng rồi, ừm. Yeah. Đôi yeah, đôi yeah, đôi khi mình cũng có thể kết hợp giữa sách giấy với sách điện tử chung với nhau, đúng hông? Chứ không nhất thiết là là phải nghiêng về một bên, tùy theo cái thời gian biểu của mình thôi, mình cảm thấy là nếu, à, tuần này mình bận quá thì như bạn nói là có thể nghe sách điện tử nhiều hơn, đúng hông? Còn nếu mà mấy trăm ngàn, ừm, đúng rồi, mấy trăm ngày nghỉ.
Đúng rồi! Chính xác! Hoặc là như như tài liệu ấy. Ví dụ như mình làm tài liệu ấy, mình mình mình mình làm việc mình làm tài liệu thì mình ưu tiên luôn luôn thích đọc bản giấy hơn là bản bản bản, ừm, bản trên máy.
Ồ, yeah! Yeah, okay. Ừm!
vì như thế sửa nó nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đấy nên là cái câu chuyện
Đúng rồi, mình có thể dùng dùng bút để mình trực tiếp mình chỉnh sửa, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm, vài cái đấy nó vẫn là một trải nghiệm, kiểu, hay ấy và bạn note trực tiếp vào một cái bản giấy nó sẽ hay hơn. Đấy, đấy cũng là một cái cảm giác mà khi mình đọc sách giấy mình thấy khá là hay.
Ừm. Ồ! Ừm hừm. Ừm, với lại á, bây giờ bạn còn có s cái sách giấy nào ở nhà hông? Kiểu, giống như là, bạn còn giữ nhiêu nhiều cái cuốn sách giấy của bạn hông?

Ừm, hông sợ tiểu thuyết hả?
Nó sẽ phân ra dạng là tiểu thuyết, và tiểu thuyết thì nó sẽ là một dạng của văn học, đúng không? Đấy, thì người ta sẽ phân ra những cái cuốn sách không phải là văn học, thì mình sẽ hay nghe những cái cuốn, ơ, về, ờ, tự, ừm, về tâm lý hoặc là tư duy.
Ừm hứm. Ừ, ô kê. Ừm! Wow, bạn nghe mấy cái bạn đọc mấy cuốn cao siêu quá, chắc, ơ
Ừm. Ừ, thế mình mới bảo là cái đấy nghe sách nói phù hợp hơn là là là đọc ấy, vì thực ra bây giờ bạn chỉ có 30 phút.
<laughs> Ừm, yeah. Ừm.
Bạn chỉ có 30 phút để đọc, mà bạn l bạn bạn phải đọc một cuốn sách nó nặng đô ấy, thì cái não của bạn nó nghe như thế thôi, nó đã bắt đầu phản xạ theo kiểu là nó ngại rồi.
Yeah. Ừm. Ừ, đúng rồi á, tại vì phân tích chữ nữa mà, đúng hông?
Nhưng nếu mà bạn bật app lên bạn nghe ấy bạn bạn bật ba app lên bạn nghe thì bạn sẽ có cảm giác là, ờ, mình vẫn đang đọc, mình vẫn đang nghe. Nhưng thực tế, trong 30 phút nghe đấy của bạn ấy, bạn chỉ đọc được rơi vào khoảng tầm 5-10 trang thôi, nhưng mà có cảm giác là bạn vẫn sẽ hiểu sâu và nghe được sâu hơn.
Nếu mà bạn đọc ừm. Ừm hứm. Yeah, đúng rồi. Ừm hưm, wow! Bạn phân tích giữa cái, ơ, sách đọc với lại cái sách nói nó nó chi tiết quá ha, mà đặc biệt là bạn hay đọc về mấy cuốn sách tâm lý nữa nên chi, à, chắc là là cái, a, kiểu, giống như là, sức khỏe tâm lý của bạn nó nó cũng được tốt hơn, đúng hông? Kiểu, giống như là, bạn sẽ th thoải mái hơn, đúng hông?
Đấy. Ừ, thế nên là bài nên là bài tập bài tập tâm lý, ưm, cho mình nó cũng, kiểu, bị nặng đô hơn hay sao á. <chuckles>
<laughs> Ủa, bạn học ngành gì mà có bài tập tâm lý hả bạn?
Ý là mình đang trêu là những cái chuyện đến với mình ấy, <chuckles> nó nó nó nó nó nó nó sẽ nặng đô hơn, <chuckles> kiểu như vậy. Ừm, và mình cũng sẽ không bị
Ồ! OK, ờ, mình hiểu rồi. Mình hiểu rồi, mình hiểu ý bạn, tại vì nó sẽ về tâm lý với cảm xúc nhiều.
Ừm, và mình sẽ cũng sẽ không bị phiền vì những cái chuyện mà, ừm, ví dụ như người ta hay bảo là phải chữa lành vì công việc các thứ thì mình không bị. Nhưng mà
Ừm, tại vì bạn đã chữa lành mỗi ngày bằng 30 phút nghe sách rồi. <chuckles>

Ờ, mình thì không nghĩ là podcast là một dạng sách.
Ừm.
Podcast nó giống như kiểu một video nội dung thì hợp lý hơn.
Ừm. Mà từ hồi thói quen nào á mà bạn từ hồi nào mà bạn có thói quen bắt đầu đọc sách vậy? Tại tại như mình á là mình cũng lười đọc sách lắm bạn, không có tìm ra một cái lý do để đọc luôn đó.
<chuckles> Thế hả? Mình không biết nữa mình bắt đầu đọc sách từ cái giai đoạn, ờ, cấp từ bé. Từ bé thì đã được được có người gợi ý cho nhưng không thích. Ngày xưa mình thích đọc truyện tranh.
Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, hồi bé bạn đọc sách, mình chắc mình nghĩ là bạn đọc mấy cái cuốn mà dạy chữ. Bạn nói hồi bé là lúc hồi rất là còn nhỏ luôn á hả, kiểu, giống như là, hồi tiểu học á hả? Ừm.
Hồi tiểu học ấy, ừ, có có bác mình mình mình giới thiệu mình sách đọc, mấy cái, kiểu, như là ngày xưa mình mình mình cầm một cái cuốn là cái gì? Một cái cuốn của Nga nói về một ông bác sĩ
Ồ! Wow!
ông bác sĩ đấy sống với cả, <smacks lips> ừm ông ấy bác sĩ ông ấy là bác sĩ thú y và trong cuốn sách đấy là nó sống bác sĩ đấy sống rất là thân thiện với cả động vật.
Ừm. Wow, okay, hay nhỉ!
Ờ, ờ, mình còn mình mình không nhớ được tên, nhưng mà mình chỉ nhớ được, à, đấy nội dung thế xong bác mình sẽ thi thoảng sẽ đến kiểm tra xem mình có đọc không ấy, sẽ đến hỏi nội dung. Ờ, ừ.
Ừm. Ừm, ô, có kiểm tra nữa hả? Ồ! Ừm, vậy tức là tức là
Và ngày xưa mình rất ghét cái chuyện là phải kiểm tra vì cơ bản là mình không không thích cái kiểu mình đã sợ đi học rồi ấy. <laughs>
<laughs> Yeah, mình hiểu cảm giác của bạn, chắc là bác của bạn muốn xây dựng cho bạn một cái thói quen đọc sách á, nên chi là nên chi là bác của bạn muốn đưa cho bạn mấy cái cuốn truyện, giống như là, đơn giản thôi, đúng hông? Nhưng mà, kiểu, giống như, không phải là truyện tranh, truyện tranh thì, giống như, nó giải trí quá, đúng hông?
Đúng rồi. Đó, xong rồi cái trải nghiệm mà mình nhớ nhất là đến năm lớp, ơ, lớp 8, là mình bắt đầu có có một cái cuốn sách đầu tiên mình đọc và mình thực sự thích thích cái cuốn đấy.
Ờm. Ồ. Bạn có thể cho mình biết tên cuốn sách là là c là gì hông? Với lại nó thuộc thể loại gì vậy bạn?
Ờ.